नमस्कार, कैसे हैं आप?
नमस्कार जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। तो आप देख सकते हैं आज के समय में ना हमारी जो यादें होती हैं वो बिल्कुल ख़ास होती है, मेरे ख़्याल से। और ख़ासतौर पर जो हमारी अ, बचपन की यादें जब हम अपने अ, ज़ेहन में लेते हैं या फिर अ, बचपन की कोई ऐसी पिक्चर देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं, तो वो वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, तो कभी काफ़ी मन में जो है खुशी और प्रसन्नता आती है कि हम बचपन में शरारत करते थे, कुछ अच्छे काम करते थे, ये सारी चीज़ें देख के है ना? जी, आप क्या बोलना चाहेंगे?
जी। हुँ। जी। जी, अ अ, बचपन की यादें देखिए अ, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी यादों से जुड़ी हुई होती हैं और अ आप अ, देखेंगे तो बचपन की काफ़ी यादें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत अ, एक अलग अनुभव हाँ एक खुशी देत हैं। बहुत अच्छा लगता है उन यादों को सोच के, उन यादों के बारे में सुन के या जान के। और देखिए बचपन की कुछ यादें तो, ऐसी होती हैं जो हमें याद रहती हैं और कुछ यादें ऐसी रहती हैं कि, जो हमें याद भी नहीं रहता तो घर वाले जब हमें बताते हैं कि हमारे बारे में कि बचपन में ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी। तो, वो सुन के मतलब काफ़ी अच्छा भी लगता है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में?
हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी।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
हुँ, हुँ, हुँ। जी। अच्छा, अच्छा। ओह! हुँ। हुँ। ओह! अच्छा, अच्छा। ओह, हो! जी, जी, जी। हाँ, वो तो दुःख। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी। हुँ। हाँ, बिल्कुल अ, जैसे कि आपने कहा जो बात तो बिल्कुल अ अ, हमारे भी घर में जैसे भाई होते हैं या फिर बहन होते हैं ना तो अ, अक्सर मेरी भाई से लड़ाई होती थी तो वो जो अ, कभी-कभी होता था लड़ाई के दौरान उनके हाथ में जो भी है। पेन एक बार तो पेन जो होता है ना इतना नुकीला होता है वो पेन ही जो है चुभा दिया था शरीर में तो वो सारी जो है यादें काफ़ी अ, अच्छी लगती है और अ, वो पल याद भी आता है तो लगता है चलो वो बचपन था। हमारा बचपन हम जो है आपस में लड़ाई करते थे और मुझे जो है ना वो सारी यादें याद आती हैं, जब मैं गर्मी का दिन होता था या फिर बारिश का दिन होता था। तो घर से निकल के और वो हाँ, कहीं भी किसी का आम तोड़ने के लिए चला गया या फिर कोई फल तोड़ने के लिए चला गया। जी, ये सारी भी हाँ।
जी। सही।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
हुँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, जी। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, और देखिए ना जैसे बहुत सारी जैसे गंभीर यादें होती हैं, जैसे हम जब बचपन में थे और जब बड़ा होते हैं। तो कोई ऐसी ख़ास हमारे जो अ, प्रिय साथी या फिर हमारे कोई रिश्तेदार जो कि हम जिसको बहुत चाहते थे, है ना? तो वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति हमारे जीवन से अ अगर चले जाते हैं तो उनके बारे में भी बाद में यादें करके याद आती है, याद करके अ, काफ़ी दुःख जो है लगता है ये सारी बातें की वो उनके उनके साथ हम खेलते थे, हँसी मजाक करते थे और हमें प्यार करते थे। तो ये सब ये सब भी जो है ना एक याद आती है तो काफ़ी जो है अ, कभी-कभी अ, दर्द महसूस होता है और दिल उदास हो जाता है। जी।
जी। जी। हुँ। जी। जी। जी। बिल्कुल, सही बात है आपने बोली अ, मेरी तो कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन से लेके जो अ, मतलब ज़्यादातर यादें ऐसी हैं जो थोड़ा-सा दर्द से भरी यादें हैं। और कुछ यादें ऐसी हैं जो मेरी बहुत अच्छी यादें थी और मैं आज तक उन्हें याद करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत मज़ा आता है सोच के भी। और अ, कुछ यादें ऐसी थी जो मतलब अ, सोचती हूँ के बारे में तो काफ़ी मेरे को दर्द महसूस होता है और बहुत ज़्यादा दुःख महसूस होता है कि अम ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो देखिए यादों का सिलसिला तो अ, यही है, कुछ दुःख और कुछ सुख। तो अ, इन यादों के लिए यादों की वज़ह से हमें बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें अ, कुछ अच्छा सीखने को, कुछ बुरा सीखने को मिलता है। आपने कुछ सीखा है, अपनी कुछ यादों से?
हुँ। उ, जी, जी। हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हाँ बिल्कुल, देखिए ना हमें बहुत सारी यादें इसमें अगर अ, जैसे मैंने सबसे पहले अपने घर में जब सब्जी बनाई थी या फिर रोटी बनाई थी जो कि मुझे अच्छा लगता है खुद से बना के खाना ये सारी चीज़ें, है ना? तो फर्स्ट बार जब मुझसे जो है वो गोल-गोल रोटी बनी थी, तो बिल्कुल वो याद अभी भी ज़ेहन में है कि मैं उस दौरान जो है कहाँ पे किस सिचुएशन में था और किस प्रकार से रोटी बना रहा था। वो जब याद करते हैं तो अभी वो मंजर सामने आ जाता है। जबकि वो समय को लगभग अ, तकरीबन 15-20 साल से ऊपर हो गया होगा। लेकिन अभी भी जो है, याद आता है तो एक झलक में वो चीज याद आ जाता है। अरे! वो रोटी जो है गोल बना था मुझसे तो काफ़ी अच्छा लगता है। जी।
जी। जी। जी। जी। अच्छा। हुँ। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। ये तो बहुत अच्छी याद है। हाँ, मेरा भी कुछ यही एक जुड़ा है, कुछ यादों से। जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी तो मम्मी मुझे कुछ बोलती थी, कि आटा गूँथना सीखो और कैसे गूँथा जाता है। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के आटा गूँथ रही थी और अ, मुझसे वो उसमें ज़्यादा पानी चले गया, तो उसके चक्कर में मुझे पापा ने थप्पड़ मार दिया। तो मैं अ, मतलब अह, इतनी बुरी तरीके से उस दिन डर गई थी और मैं मतलब मेरी तब से ये है कि मैं अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा डरती हूँ बहुत ज़्यादा, तब से अभी तक जी। तो मेरे को मतलब थोड़ा-सा पापा से अभी भी बहुत काफ़ी डर लगता है और मैं पापा से बहुत कम ही बात कर पाती हूँ। मेरी तो यादें ही बहुत यादों की लिस्ट अगर मैं खोलूँ तो मेरी तो यादों की लिस्ट इतनी ज़्यादा है कि <chuckles>
अ, हाँ, हाँ। हुँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी। ओह! अरे! <chuckles> हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। <chuckles> हाँ, वो तो है सभी के जीवन में हाँ, सभी के जीवन में होता है। और मुझे भी याद है कि अ, जब मैं खेल खेलता था ना ख़ासतौर पर एक कबड्डी का कबड्डी का खेल होता था।
आपकी कोई जी। जी। जी, जी।
तो उसमें अ, 2 टीम होते हैं अक्सर सभी सभी खेल में है ना तो मैं लगभग जिस जिस टीम में रहता था ना थोड़ी-सी साँसें जो है मेरी जो कबड्डी में होता है ना जिसका साँस ज़्यादा होता है, तो वो अक्सर जो है अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। तो मेरा जो है साँस लगभग अच्छा था तो मैं जिस टीम में लगभग जाता था ना तो अ, उस टीम का लगभग 90 परसेंट चांस होता था कि वो जीत जाए। तो इस कारण से काफ़ी बार जो है मुझे अ, कोई भी टीम में नहीं खिलाया जाता था कि, ये जो है ना तेरे टीम में खेलेगा और ना मेरे टीम में, नहीं तो अ, हम हार जाएँगे, नहीं तो तुम हार जाएगा। तो ये भी जब याद आता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है और बुरा भी लगता है कि वो वो परिस्थिति में जो है मैं खेल भी खेल भी नहीं पाता था। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। जी, जी। अच्छा। अच्छा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने बोला अ, खेल से याद आया कि मतलब बचपन में मैं भी काफ़ी अ, खो-खो वग़ैरह खेला करती थी और मैं हमेशा अ अ, मतलब अ, खेलने में हमेशा पीछे ही आती थी। बहुत अच्छी खिलाड़ी नहीं थी कोई भी अ, फ़ील्ड पे लेके चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो अ, कुछ भी स्कूल में हम लोग जो खेलते थे। और एक बार क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे सारे क्लास के बच्चे तो उस दिन मतलब हम लोग खो-खो खेल रहे थे। और उस दिन मतलब मैंने पता नहीं इतना अच्छा गेम कैसे खेल दिया, कि मुझे मतलब मुझे वो लोग हरा ही नहीं पाएँ। पता नहीं क्या ऐसा था उस दिन।
हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हाँ। ओह! हाँ, हाँ।
तो वो मतलब वो जब भी सोचती हूँ, तो मुझे काफ़ी हँसी आती है उस दिन को देख के और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो उस दिन मेरे को सबने बहुत एप्रिशिएट किया है कि आज तो बहुत अच्छा खेला, आज तो बहुत मज़ा आया। तो उस दिन मैंने सच में काफ़ी अच्छा खेला था। जी।
अरे, वाह! हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हाँ। उहुँ, जी, जी। बिल्कुल ए ऐसी बहुत सारी यादें होती हैं और, और जैसे एक बताऊँ कि जब घर में अ, जब कुछ खाने का मन करता था ना मिठाई या फिर कोई ऑकेज़न में कभी जो है अच्छी मिठाई बनती थी। तो अ, उनको जो है बचपन में जो सो बच्चे से छुपा के रखा जाता था अक्सर क्योंकि बच्चे जो है उनको समझ नहीं होता वो जो है अ, जितना मन करें मिठाई खा लिए या फिर कुछ अच्छा व्यंजन बना है, तो अ, जब देखा कि मम्मी सो गईं, पापा सो गए हैं तो किचन में जाके बस वही खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो अक्सर ये सारी चीज़ें जो है अ, चुपके से जाके निकाल लेता था और खाता था। तो अ, पता चलता था जब किचन में जब मम्मी जाती थी उठ के तो देखती थी अरे! वो तो <chuckles> खत्म हो गया। तो काफ़ी बार इसके कारण जो है, डाँट भी सुनना पड़ा और कभी-कभी जो है अ, पिटाई भी खाता था। तो वो ज जो है याद करके अच्छा भी लगता है, कि वो बचपन के पल फिर से लौट के नहीं आएँगे। और अभी जब बड़े हो गए हैं तो ये चीज़ अब अ, जो है हो ही नहीं सकता है ना? जी।
जी। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हाँ। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हाँ। हाँ, सही बात सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बचपन के पल कुछ अलग ही होते हैं और वो पल शायद फिर कभी लौट के नहीं आएँगे और शायद क्या सच में कभी लौट के ही नहीं आएँगे हमारी ज़िंदगी में।
हुँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। <chuckles> जी।
अब तो अब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों इतने बड़े हो गए हैं, वही बचपन ठीक था, वही अच्छा था। बचपन की यादें इतनी अच्छी हैं। मैं तो काफ़ी मतलब शरारती भी थी काफ़ी पर ये है कि मैं थोड़ी शांत हुई थी काफ़ी और मैंने बहुत बार मार भी खाई है। अपने पापा से तो मैंने बहुत ज़्यादा मार खाई है, चाहे वो खेल-कूद के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे वो खाने-पीने के मामले में हो और मैं बहुत स्लो काम करती थी बहुत, खाना भी बहुत स्लो खाती थी तो उसके चक्कर में भी मैंने बहुत मार खाई है पापा से। तो मार के मामले में तो मैंने बचपन में बहुत मार खाई है, इसलिए मुझे पापा से बहुत डर लगता है, तो आपने कभी खाई है मार ऐसे कुछ?
हाँ। हाँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ओह! उम, अच्छा। ओहो। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। ओह हो, हो! <chuckles> हाँ, बिल्कुल मार खाई है मैंने अ, मम्मी से भी मार खाई है और पापा से भी खाया है। बचपन में अ, बच्चे तो शरारत करते ही है, हैं ना, तो कोई-कोई कारण से और जैसे अक्सर होता था ना ठंड के टाइम में अ, पापा जैसे करते थे कि अ, जल्दी से अ, उठा के और जो है सो अ आँगन में खड़ा कर दिए कि जो है उठो और तुम लोग जाओ घूमने। तो ए एक चीज़ जो है अच्छा सीखने के लिए इससे मिला कि, वो चाहते थे कि हमारा बच्चा सवेरे उठे क्योंकि ये बोला भी जाता है ना कि आप अगर सुबह उठते हैं और अपना दिनचर्या करते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। है ना? तो ये अक्सर, अक्सर जो है वो हम लोग को इसलिए जो है सवेरे उठाते थे और बोलते थे जाओ हमारे घर से लगभग आधा से 1 किलोमीटर दूर एक स्टेडियम था, तो वहाँ पे बोलते थे, जाओ घूम के आओ। तो ये चीज़ अभी याद आता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि वो जो हमारे लिए बोलते थे, तो ये सारी चीज़ें सोच के काफ़ी अच्छा लगता है अभी,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
आपने बिल्कुल सही बोला अ, बचपन का तो टाइम ही कुछ ऐसा था। दिनचर्या भी बहुत अच्छी होती थी, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना सारी चीज़ें। और मेरी मेरी तो अ और हाँ अ, बचपन की कुछ यादें अ अपने भाई-बहनों से भी जुड़ी होती हैं। अ, मेरी कुछ याद है मेरे भाई के साथ है, हम लोग अ, एक दिन ऐसी ही अ आपस में अ, बात-वात कर रहे थे, पता नहीं मेरे भाई को पता नहीं क्या हुआ था, कुछ गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में जाके अ, हमारी लड़ाई हो गई। हमारी बहस होने के बाद फिर उसके बाद उसने हमा उसने क्या किया कि ज़्यादा बहस हो गई और उसने हम लोगों पे हाथ उठा दिया, मेरे पे और मेरी एक दूसरी बहन है, उसने हम दोनों पे हाथ उठा दिया।
हुँ। हाँ। जी। जी, जी। हुँ। जी, जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ। ओह हो! हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।
तो उसके बाद मतलब वो बातें हम आज भी बात करते हैं और बहुत हँसते हैं, बहुत ज़्यादा हँसते हैं। उसके बाद उसी दिन उसके नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था, रात को हम उसके लिए केक-वेक लेके आए और हमने उसको बोला कि चल केक काट, तो उसने क्या किया कि उसने अ, गुस्से में आके हमें उल्टा-सीधा बोल दिया और बोलता है कि निकलो यहाँ से, मेरे को केक-वेक भी नहीं काटना तो मतलब कुछ विक्की की यादें जुड़ी हुई हैं और ये यादें अभी सोच के बहुत फ़नी लगती है और आपके साथ हुआ है कोई आपके भाई-बहनों के साथ इस तरीक़े का?
जी, जी। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। ओह हो! अच्छा, अच्छा। अ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। अ, हाँ बिल्कुल, मैंने जो है ना मु मैंने जैसे पहले बोला कि मुझे खाना-पीना बनाना और ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है। तो मैंने एक बार ट्राई किया था अ, मेरे बड़े भाई का अ, बर्थडे था। तो मैंने सोचा कि खुद से केक बनाते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया में कुछ भी देख के सीख सकते है ना? तो मैंने कोशिश किया वो अ, बिस्कुट के द्वारा जो बनाया जाता है तो मैंने ट्राई किया और उतना अच्छा फर्स्ट टाइम बनाया तो अच्छा तो नहीं बना, फिर भी कोशिश करके उसमें जो है नाम-वुम लिख के सज़ा के उसे, अच्छे से फ़्रिज़ में रखा और फिर जब टाइम हुआ तो निकाला। तो वो पता नहीं जो है अपने ड्यूटी से थके हारे आए थे या फिर क अ, कुछ और टेंशन था तो उस कारण से वो मतलब उठे ही नहीं तो मुझे काफ़ी बुरा लगा, मैंने इतना मेहनत करके बनाया था तो है ना? तो इस प्रकार से बहुत सारे पल हमारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा खुशी के पल, कभी दुःख के पल भी आते हैं या फिर कुछ दर्द के पल आते हैं, कुछ खुशी के पल आते हैं, है ना? जी।
जी। उ जी। जी।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
हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। जी, जी। जी, जी, आपसे भी जी, जी, आपसे भी बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आशा करता हूँ फिर से हमारी बात होगी। धन्यवाद।